باقول لِك إيه، أنا كنت عايزة أعرف منِك، لو أنتِ مثلًا بتحبّي بقى تنامي بدري والّا متأخر؟ وبرضو أنتِ يعني بتنامي برضو بسهولة، والّا بتعاني شوية على ما تغمضي عينِك كده؟
بُصّي، زمان شوية كده مثلًا من 10 سنين كنت بانام زَي الجاموسة بالضبط، يعني أنا بادخل السرير بانام على طول، ما فيش أي مشكلة خالص. بس مؤخرًا آآ حصل بقى كذا حاجة كده ورا بعض، فحسيت إن أنا مش يعني مش مش متزنة، بس من جوايا لسه إيه، قلق كتير وتوتر وكده، فالنوم بقى صعب أوي بالنسبة لي. بس يعني قعدْت فترة شوية كده حوالي 4 أو 5 سنين، وبعدين بدأت بقى أشوف أبحث في الموضوع من جوّه بقى، أنا إيه اللي مش بيخلّيني أنام كويس إيه اللي بيخلّيني أسهر. آآ بقيت بقى آخد يعني شوية حاجات كده.
آه. اهم. امم. اهم. اوه! امم. ولقيتِ إيه بقى؟
بُصّي، أول حاجة التفكير الكتير طبعًا. إن أنا باقعد أفكر كتير أوي، طَب أنا عملْت إيه النهارده، أنا استفدت إيه النهارده، أنا النهارده يومي ضاع على الفاضي والّا إيه ظروفه، طيب أنا ليه مش عارفة انام؟
امم. آه، ده يعني تف اب لدرجة إنها بتوصل معاكِ تفكري في يومِك؟
آه. بالضبط كده، وبعدين مثلًا اللي هو طَب مثلًا أنا حد مثلًا عمل لي حاجة فأنا متضايقة، آآ فأنا مثلًا خايفة من حاجة ب تعبانة كده، فاهمة قصدي؟ آآ بعدين بقى قُلت طَب ممكن التليفون أسيب التليفون شوية، وبعدين لأ، التليفون هو اللي بينيّمني، يعني أنا كنت جات عليّا فترة ما باعرفش أنام غير لما أكون مشغّلة حاجة على التليفون، مثلًا مسلسل أو حاجة أو برنامج، عشان يبقى عامل دوشة جنبي، عشان أعرف أنام، ما باعرفش أنام في الصمت الكتير ده بيخلّيني دماغي تفكر، فباقول اللي هو لأ، أنا عايزة حاجة تعمل دوشة علشان تلهيني عن اللي في دماغي، فاعرف أنام.
إمم. إمم. اوه! إمم. آه، يعني أنتِ من النوع اللي ما بيحبّش ينام إلا لمّا يكون في دوشة حواليه.
بالضبط، بس مش دوشة طبعًا جامدة، يعني ممكن أنام مثلًا والتلفزيون شغال، ممكن أنام والتليفون شغال جنبي على حاجة، على فيديو أو حاجة على اليوتيوب أو كده. آآ طبعًا م ما باقدرش أنام في ضلمة كاحلة لازم يعني ضلمة كُحْل ده مش ما ينفعش أنام خالص، لازم يبقى في نور كده خفيف سهّاري كده يعني فاهمة، أعرف أمشي عليه مثلًا.
إمم. آه. إمم. طَب أنتِ لو ما نمتيش مثلًا كويس، أو قعدتِ تعاني شوية يعني، ده بيأثر عليكِ إزاي على تاني يوم بقى، اللي هو يومِك التاني ده؟
آآ بيبقى يوم سواد، يعني بابقى مقرْيفة جدًا، بابقى مش عارفة أنام كويس، أ أصحى كويس، أو أشتغل أو أذاكر أو أي حاجة. آمم ما باقدرش مثلًا حتى أتكلم مع الناس عِدِل لازم أتنرفز أب بابقى عصبية جدًا. آآ بس الحمد لله يعني، يعني أنا بقى لي فترة الحمد لله الدنيا بقِت أهدى شوية عندي. فبقِيت أعرف أنام أحسن.
اوه! إمم. إيه ده؟ّ! إمم. طَب ماشي، يعني أنتِ بتقولي طَب ماشي، طَب أنتِ مثلًا بتحبي تعملي إيه قبل نومِك عشان تبقي هادية وتعرفي تنامي أحسن؟
آآ أول حاجة أ أول حاجة باعملها، أو أكتر حاجة مفيدة باعملها إن أنا أسيب التليفون آآ قبل ما أنام مثلًا بساعة أو ساعتين. يعني دي من الحاجات اللي أنا باحب آه، أعملها علشان حتى ما ما ابقاش ما يبقاش قدامي حاجة غير إن أنا هانام. آآ بعد كده بقيت بقى أحافظ على وِرْد معيّن، قُلت طيب أنا هاستغل الفترة دي أو الوقت اللي قبل النوم ده اللي هو صعْب، بَدل ما أقعد أفكر في من أين جاء مش عارف مين، والكون اتخلق إزاي لأ، طَب أنا هاروح بقى للي خالق الكون نفْسه يعني. فباعمل لي وِرْد كده كل يوم بالليل، آآ أدعية ووِرْد معين من القرآن يعني، باقراه كل يوم بالليل قبل ما انام. و
حلو ده. امم. آه. حلو. امم. حلو أوي بي بيهدِّيكِ يعني؟
آآ بيهدّيني جدًا وبيخلّي الدنيا عندي هينة أوي، اللي هو يعني طَب ما كُل حاجة مش مهم، يعني ما اللي يحصل يحصل، واللي يعمل يعمل، واللي يروح يروح، واللي ييجي ييجي. يعني اللي عايز يعمل حاجة يعملها وأنا كده، كده مش هاشوف حاجة غير المكتوبة لي والكلام ده كلّه يعني. فباحس إن هو بيدّيني لأ، يعني بيدّيني كده سكِينة مش طبيعية بالليل، وإن أنا خلاص أنا مرتاحة كده، أنا بين إيدين بين إيدين ربنا، اللي هو اللي هو عايزه هيعمله لي، أنا ليه باشغل دماغي بالتفكير.
آه. جميل. تمام بتحاولي تشربي مثلًا حاجة دافية قبل النوم أو أي حاجة مثلًا طقوس معينة؟
آآ بُصي أنا جربت كل الكلام ده، يعني جربت موضوع الأعشاب مثلًا بتاعة النوم دي، آآ جربت النعناع، جربت اليانسون، جربت كل حاجة قبل النوم، ما فيش حاجة بتيجي معايا خالص بتجيب معايا نتيجة في إن هي تنيمني. يعني ب يعني أنا مثلًا لو أنا فعلًا تعبانة جدًا وبقى لي مثلًا فترة كبيرة برّه البيت من الصبح أو كده فتعبانة، لو شربت قهوة هانام عادي خالص. يعني أنا الناس بتقول اللي هو لما حد يعوز ي يسهر يشرب قهوة أو نسكافيه لأ، عادي أنا لو لو أنا عايزة أنام أنا باشرب كوبايتين نسكافيه وباخش أنام عادي خالص يعني. فموضوع المشروبات دي
امم. آه. امم. يعني أنتِ لو مريتِ بيوم امم، امم كملي ماشي، كملي.
إيه؟ موضوع المشروبات دي ما بي يعني مش مش مفيد أوي معايا أو مش باحس بيجيب نتيجة أوي معايا. بس جات عليَّ وقت، امم، يعني بسبب ظروف معينة حصلت وكده، بقيت أضطر آخد أدوية معينة علشان تخليني calm لأكتر وقت ممكن هادية خالص كده ويعني و
آه. طب ماشي يعني أنا برضه عايزة أسألِك سؤال، هو أنتِ لو عندك بقى يوم مرهق أوي، وحسيتِ إن أنتِ تعبانة جدًا أول ما بتدخلي البيت بتعملي إيه عشان تحسي إن أنتِ خلاص ع عايزة تنامي بقى؟
آه. آآ في أوقات بابقى داخلة البيت أنا هاموت وأنام بس أول ما أدخل السرير النوم بيطير. وفي أوقات لأ، أنا آه يعني من كتر ما أنا خلاص يعني أعصابي بتبقى تعبانة أو مثلًا متعودة أنام في وقت معين، فلو دخلت بدري شوية حتى لو أنا تعبانة آآ ما باقدرش، بس لو ال النعوسة مسكت فيَّ لأ، خلاص بانام، بانام يعني للآخر يعني. بانام، بانام. آآ بس طبعًا نوم نوم ال آه بالضبط بانام مش باحس بالنوم بس النوم بيبقى متقطع أوي يعني مش نوم فاهمة مستمر على طول مثلًا 8 ساعات على طول أو كده لأ، بيبقى متقطع آآ كمان عشان أنا بان باقوم بالليل كتير يعني باقوم باقوم مرّة عشان القيام، وباقوم مرّة عشان الفجر فبقى النوم متقطع جدًا بالليل، فترة الليل دي.
امم. للدرجة دي؟ امم. آه، آه طب أنتِ ما ما حسيتيش امم. آه. امم. طب أنتِ ما فيش مرّة حسيتِ فيها إن أنتِ مثلًا علشان علاجِك إنِك تنامي كويس، إن أنتِ ت تبقي راهقة نفسِك و و وعمالة بقى بتتعبي طول اليوم، علشان تعرفي تنامي كويس بالليل؟
آآ، بالضبط دي دي حاجة مفيدة جدًا، يعني حتى لمّا حد بيقول لي أنا ما باعرفش أنام، باقول له: "روح انزل الشارع اهلِك نفسَك، روح مشاوير، خلّص مشاوير البيت، روح الgym، أنا بانزل gym باقعد ساعتين في الgym مثلًا. آآ، انزل اعمل حاجة، خد الشارع من أوله لآخره جري، يعني موّت جسمَك تعب علشان تعرف بالليل دماغَك تتحط تنام." وده مفيد جدًا، جدًا، جدًا لأنه الفراغ أو ال المخ لمّا بيبقى فاضي أو ال كده بيجيب مشاكل كتير وبيجيب أرق وبيجيب تفكير كتير. بس لو حد مشغول، يعني وراه حاجات كتير، هينام، هينام.
إمم. حلو. إمم. آه. طب أن إمم، طب أنتِ بتتعاملي إزاي طيب دلوقتي لمّا بييجي لِك بقى أفكار وقلق و وتفكير كتير والكلام ده؟ مثلًا بت يعني ممكن تعملي تمرين أو تنفس أو أي حاجة زي كده، والّا بتعملي إيه؟
بُصّي، تمارين التنفس كويسة لو حد لسه يعني سنة أولى قلق أو سنة أولى توتر، فتمارين التنفس ممتازة جدًا، جدًا إن أنتِ تتنفسي بوتيرة معينة وتسمعي صوت نفَسِك و وأنتِ تتحكمي في ال في الشهيق والزفير، طالع إزاي ونازل إزاي وهكذا، يعني داخل وطالع إزاي. ده مفيد جدًا، جدًا. بس أنا لأنه أنا يعني شعري شاب في موضوع القلق والتوتر ده، فلأ يعني موضوع التنفس ده مش يعني هو بيهدي بس مش لدرجة إن هو ينيّمني، هو بيخلّيني في حالة استرخاء بس مؤقتًا. آآ، طبعًا الأدوية مفيدة جدًا، جدًا، جدًا، جدًا، مش أدوية منوِّمة، لأ خالص، أدوية عادي بتخلّيكِ كده في mood يعني بدل ما تبقي ups and downs لأ بتخليكِ مودِك مستقر أو ثابت على وتيرة معينة.
إمم. تمام. إمم. تمام. آه، يعني أنتِ بت بتحبي ال ال ال مثلًا الحاجات اللي ممكن تهديكِ شوية بس مش مجرد إن هي تنيمِك، يعني تقصدي الحاجة اللي ب تأثيرها عليكِ إيجابي شوية.
بالضبط. لا، لا، لأ، منومات لأ خالص، بس هي بتخلّي حتى مش حكاية هدوء، هي بتخلّي بس إن أنا لمّا لو حاجة عصبتني أو حاجة يعني مستفزة بالنسبة لي لأ، ما تخلينيش إن أنا اتنرفز، بتخليني إن أنا مم هادية خال اللي هو الدنيا تتطربق جنبي، مع نفسكم. زي عارفة موضوع مثلًا الأشواجندا والكلام ده؟ حاجة شَبه الفكرة دي كده إن أنتِ بتخلّي نفسِك باردة، بس بالدوا. الأشواجندا ليها ليها مشاكل شوية، فمش باحبها أوي يعني.
آه. إمم. طب أنتِ لو امم. طَب أنتِ لو مثلًا تاني يوم عندِك مثلًا حاجة مهمة أوي، مقابلة شغل أو دراسة أو أي حاجة زَي كده، ممكن ت تغصبي نفسِك إنِك تنامي إزاي عشان خلاص بقى اللي هو جبتِ آخرِك؟
بالجزمة ما باعرفش أنام، فبالجزمة باصحى. يعني مثلًا أنا أنا باعمل ماجستير، فأنا في أوقات فأيام محاضرات لازم 7:30 ص أبقى في الشارع. فمثلًا جات الساعة 02:00 وأنا مش عارفة أنام هاعمل إيه، وهاصحى الفجر عشان الصلاة ف فيعني أنا خلاص أنا باربّيني بقى في اليوم ده، يعني اللي هو طَب عشان تتعلّمي الأدب فأنتِ بقى هت هت هتصحي بدري. وباصحى طبعًا، لأنه أنا آمم فيّا بقى حاجة أنقَح، لمّا بيكون عندي حاجة الصبح بدري أوي، طول الليل باقعد أحلم بيها. يعني باقعد أحلم باليوم وهيحصل إزاي وباقعد اخرّف بقى.
امم. آه. أوه! امم. امم. آه، آه. بتفْضلي قلقانة برضو، برضو بتفْضلي قلقانة يعني. امم.
بالضبط كده، بالضبط. يعني على رأي ال الممثل محمود حميدة لما بيقول: "أنا لو ما اتوتّرتش لو صحيت من النوم مش متوتر باتوتّر." فهو لو لو أنا ما اتوتّرتش وقلقْت ب باقلق، هو أنا ليه مش قلقانة؟
امم. طَب أنتِ ما بتحسّيش إنه مثلًا يعني ال ال أنتِ محتاجة مثلًا آآ ت مشكلة صحية مثلًا عندِك، أو أي مشكلة مسببة لِك مثلًا عدم النوم ده، والّا أنتِ بتشوفي إن هو في سبب ما يعني؟
لأ، بُصّي، هو السبب آمم مش صحّي على مش عضوي على قد ما هو حاجة يعني نفسية. آآ اللي كان عندي مشكلة عضوية فعلًا كان موضوع القولون، القولون وارتجاع المريء كان بيعمل مشاكل شوية في النوم، بس الحمد لله باخد علاج، و و وده برضه يعني الكلام ده كلّه ناتج عن تأثير العصبية طول السنين اللي فاتت دي. فأنا لما هدِيت جسمي بدأ يهدى. يعني هي الموضوع بتيجي بالتدريج واحدة، واحدة، إنه أنا كنت حد عصبي جدًا، وكذا، وكذا، وكذا، وبدأت خلاص بقى آمم عامل لي أعراض معينة فبقيت اهدى، باخد أدوية بقيت اهدى بها يعني النوم بقى يتحسن واحدة، واحدة تدريجي. آآ القولون آه.
إمم. امم. آه، آه. تمام. امم. امم. طَب أنتِ مثلًا لو آه، معلش هاقاطعِك بقى، يعني أنتِ مثلًا لو حلمتِ بحلْم، والحلم ده ضايقِك بقى كده وحسيتِ إن أنتِ خلاص بقى صحيتِ من النوم ومش هتعرفي تنامي تاني، أنتِ ممكن يأثّر على نومِك الليلة اللي بعدها، والّا خلاص بتنسي؟
آآ لو لو نِمت بعدها أو صحيت خلاص ب الموضوع بيعدّي. بس لو فضلْت في السرير وما اتحركْتش لأ، الموضوع بيفضل مأزمني وساعات كتيرة يعني، ساعات لحد ما الصبح يطلع وأنزل وحاجة تنسّيني. بس مش اللي هو لأ، باصحى ب بانسى كل حاجة لأ، لازم حاجة تحصل عشان يعني باحسّها اللي هو إيه، ال الmemory بتاعة مخي اتملِت، فلازم حاجة تانية تخش مكانها علشان دي تطلع بره.
امم. آه. امم، امم. تمس ت آه، حاجة تنسّيكِ يعني وت كده. امم، طَب أنتِ بتحسّي إن اليوم اللي بينتهي بهدوء مثلًا، ممكن ينعكس على يومِك؟
بالضبط كده، بالضبط كده. بالذ آآ جدًا، جدًا، جدًا، جدًا، بالذات لو مش ب مش بس بينتهي بهدوء، بينتهي بحاجة أنا باحبها. يعني مثلًا، اتفرّجْت على فيلم حلو، قضّيت وقت مع حل حلو مع ناس، خرجْت مع صحابي مثلًا، لأ، بارجع البيت مرتاحة، آآ مبسوطة، آآ مُودي كويس، مش مش بس هادي لأ، كويس لذيذ، يعني باضحك ب مبسوطة بتاع، بانام طبعًا أريَح بكتير، وباصحي باضحك، يعني باصحي مُبتسمة يعني.
إمم. جميل. إمم. إمم. آه، آه، حلو أوي. يعني أنتِ ما بتحاوليش بقى إن أنتِ دايمًا تخلّي يومِك حلو، بحيث إنِك تعملي حاجة بتحبيها قبل ما تنامي عشان تعرفي تنامي كويس؟
آآ الحاجة اللي بتخلّي يومي حلو طبعًا إن أنا يعني غير إن أنا بقى باعمل لي وِرْد كُل يوم آآ زي ما قُلت، آآ لو أنا مثلًا اتفرّجْت على فيديو كويس أو مفيد على اليوتيوب، باحس إن أنا دماغي اتملِت حاجة حاجة حلوة، يعني بقى عندي معلومات أكتر. يعني مثلًا حاجات مش شرط بقى أنا مش باتفرج مش مش من هواية ال الفُرجة بقى على كليبّات 24 ساعة بس لأ، يعني مثلًا في فيديوهات مثلًا آآ آآ حاجات مثلًا عن زَي الدحّيح و والكلام ده كله، لأ، باحب أتفرج على ال الحاجات اللي هي العلمية، الحاجات اللي هي بتاعة الكون، بتاعة ال الكواكب طَب التاريخ مثلًا الياباني، عملوا إيه في الصين، وهكذا الحاجات اللي هي ال اللي بتفيد.
حلو. آه. إمم، إمم. آه. إمم، إمم. حلو أوي. طَب طَب أنا عايزة ع يعني عايزة أسألِك سؤال برضه، <tsk> هو أنتِ بتحسّي يعني إن عدد الساعات هو الأهم، والّا المهم إن جوْدة النوم بس حتى لو ساعتين؟
آآ، بُصّي أنا مثلًا في أوقات بتبقى العصر، تمام، ساعات باغفى كده على الكرسي والّا حاجة الغ الغفوة دي اللي هي مثلًا 10 دقايق بتبقى بما يعادل يومين، 3 نوم. بس الغفوة دي عشان أنا رُحت بعمق، بعمق أوي يعني أنا رُحت في النوم للآخر.
امم. امم. ياه!
رُحت أكلت رز باللبن مع الملايكة للآخر بقى، فال ال الكمية مش هتفرق يعني مش مثلًا نم ما أنا ممكن أبقى م نايمة مثلًا 10 ساعات أو 12 ساعة بس مش حاسة إن أنا نايمة. أنا صاحية جسمي مكسر وتعبانة وجعانة نوم وفي أوقات لأ بتبقى غفوة مثلًا 10 دقايق ربع ساعة بس باحس إن أنا لأ صاحية فايقة ودماغي تمام وكده. فالنوم مهم جدًا، جدًا، جدًا.
آه، أنتِ بتفضَّلي الجودة يعني؟ امم. آه. طب، والقيلولة ما بتأثرش عليكِ بالليل؟
آآ لأ، مش كل يوم ب بيبقى في قيلولة لأنه أنا ب ب باصحى متأخر كده، كده، فمش كل يوم بيبقى في قيلولة بس لو لو بقى في قيلولة ونمت كتير باكتئب، يعني بقى لو نمت كتير بقى بعد العصر كتير مثلًا ساعة ساعتين، وصحيت مثلًا لاقيت الشمس راحت أو غابت، بييجي لي اكتئاب، أنا لازم أبقى الشمس موجودة وشايفاها بتغيب إمتى. الموضوع ده بي بينرفزني أوي برضه.
امم. آه. امم. امم. طب أنتِ من أنتِ قلتِ لي من شوية إن لو ال يومك انتهى بحاجة بتحبيها ممكن تنامي كويس والكلام ده، يعني أفهم من كده إن أنتِ لو أنتِ يومك صعب أو رخم أو كده ممكن برضه يأثر على نومك وما تعرفيش تنامي بالليل؟
آآ، باقعد أفكر في الموضوع، وباجلد نفسي بقى و وتعذيب الذات وضيق تنفُّس لحد ما حاجة تحصل مثلًا، بس أنا برضه مؤخرًا بطلت أعمل ده يعني بطلت موضوع جلد الذات ده وبقيت أسيب كل حاجة تحصل زي ما هي. يعني مثلًا أنا اتعرضت ليوم وحش أو يوم كئيب، أو حصل مشكلة معايا في الجامعة أو في مع اصحابي، خلاص، بالضبط، حصل اللي حصل يعني يعني what done is done خلاص ما ها هاعمل إيه ما هو ده مكتوب، يعني هنعمل إيه؟
oh امم، امم. آه، آه. بتفصلي يعني امم. حلو أوي. حقيقي. آه، أنا بصراحة يعني أنا اس اس يعني بجد استمتعت أوي معاكِ في الكلام، و وأتمنى إن إحنا بقى يعني نتكلم في الموضوع ده تاني مرّة تانية، ويعني أتمنى لِك التوفيق بقى.
أكيد. أكيد تسلمي شكرًا.